Thật ra thì mình cũng hông có thất vọng vì ảnh đâu, tại vì, ờ, thật ra ảnh đâu có thay đổi đâu, mình mới là người thay đổi mà, cho nên là, ờ, cái điều mà mình cảm thấy, kiểu, hơi buồn á là, kiểu là, ờ, đây là một cái tình bạn rất là lâu của mình mà cũng kéo dài, mà cũng ảnh cũng có những lúc ảnh rất cũng rất là, kiểu, ờ, anh em rất là thương yêu nhau á, bạn hiểu hông? Xong rồi tự nhiên bây giờ mình cảm thấy, giống như là, chết rồi, bây giờ mà các cái này thì đâu có thể nào mà mà giờ, kiểu, ơ, mình không muốn nói chuyện với ảnh luôn á. Tại vì giờ nói gì giờ, ảnh chung sẽ chỉ nói về những chủ đề quen thuộc như là ăn chơi nhậu nhẹt, rồi hôm qua nhậu quá trời nhậu, kiểu vậy đó. Thì, à, thì mình cảm thấy là y cái, ờm, kiểu, mình cảm giác buồn vì một chương trong cái lịch sử, trong cái quá khứ của mình bây giờ nó sẽ, kiểu, nó sẽ đứng lại ở đó, nó sẽ hổng đi tiếp được nữa đó bạn, kiểu đó đó.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, kiểu giống như là, cũng không còn gì để nói nữa và không có chủ đề chung để mà có thể tiếp tục khai thác cho nên là nó khiến cho bạn cảm thấy khá là buồn vì không có tiếp tục được cái mối quan hệ này hén, mình hiểu nè. Hổng biết là bạn có thử nói lên cái quan điểm của bạn và trao đổi trực tiếp cái vấn đề này với người đó chưa và kết quả như thế nào nếu bạn có?
Ừm. Ừm, thật ra thì mình ch chưa, nhưng mà mình cũng không có ý định đó, tại vì, ờ, mình ờ, có nghĩa là, mình cũng, ơ, ơ, <chuckles> nhỏ hông nhỏ, già hông già, nhưng mà mình sống đủ lâu để mình biết là, à, có nghĩa là, không phải là người ta hổng nhận ra mình thay đổi, mà là người ta cái cuộc sống của người ta là nó sẽ chỉ như vậy thôi. Ờ, ổng có nghĩa là, ảnh sẽ không không có ý định thay đổi, tại vì cái mục tiêu cuộc sống của người ta thì đã đạt được rồi á, cho nên là đâu có cái lý do gì đâu mà để thay đổi, và cũng hông thể nào hiểu được mình, tại vì cái hành trình của mình nó quá khác đi. Đó, nên là mình cũng cũng hông nói được cái này với ảnh, mà mình nói ra mình sợ ảnh buồn nữa, giống như, k kiểu, hông lẽ giờ mình kêu ảnh là "Trời, anh ơi, em bận đi làm quá, sao anh hông đi làm vậy! Thế xong cái ờ, đây cũng hơi kì. <chuckles>
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. <chuckles> Cũng hơi kỳ ha, ừm. Ừm, ờ, mình hiểu rồi, tức là cái việc trao đổi này là coi như là bất khả thi đi và bạn hổng có thể trao đổi với ảnh được, mình hiểu nha. Nói chung là qua những cái lời chia sẻ, gọi là, tâm tình của bạn á, thì mình cũng nắm được cái tình hình này của hai người rồi. Mình có một cái số góc nhìn sau, mình hy vọng là nó cũng phù hợp và có thể giúp bạn giải tỏa phần nào nỗi lòng ha. Ô kê. Rồi, ừm, cái đầu tiên mình nghĩ á là chắc là bạn cũng biết rồi, đó chính là cái nguyên nhân khiến cho, ờ, bạn thay đổi cái giá trị và cái mối quan hệ giữa hai người nó thay đổi, nó là do hoàn cảnh nè, có thể là do áp lực cuộc sống và bạn cũng đã có những cái góc nhìn mới, sở thích mới rồi bạn. Cho nên cái điều này á, mình mình muốn bạn chỉ cần chấp nhận nó là một cái chuyện bình thường nó xảy ra, giống như, kiểu như là, con người sẽ thở, rồi không khí sẽ ở xung quanh, rồi nước ở đại dương, nó giống vậy á. Tức là cái chuyện mà một cái mối quan hệ, một cái chương gì đó nó thay đổi là một chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu mà hai người mà còn chưa cái hướng sẽ phải nhưng mà bây giờ là một nghĩa khác thôi, người còn lại vẫn nhìn cũ cho nên sẽ rất là khó đi với nhau. Cái đầu tiên, mình không mình chấp nhận cái việc này thôi, mình quyết định, chấp nhận hơn, so cảm thấy nhẹ lòng và, kiểu như là, ờ không hông có bị
Ừm. Ừm, ô kê. Ừm hưm, hưm. Ừm. Ờ.